はい、というわけでですね、今日は、旅先で出会った忘れられない人の話をちょっと聞かせていただこうと思うんですけれども、まずはどちらに行かれたのかっていうところからちょっとお話聞きたいなと思うんですけれども。
はい。 うんうん。 そうですね。ほんとにこう、忘れらないない人って、まあ、何人かいるんですけど、その中でも、なんかこう今思い浮かんだのはちょっとネパールの方に以前行ったことがあったんですね。はい。
はい。 はい。 うん。 ええ、はいはい。結構遠いですよね？ネパールって、日本からだと。
そうですね。なんか、今はどうかわからないんですけど、直通とかがなかったので、そうですね、どこかの国うん、経由してっていう感じですね。
はい。 はい。 うんうん。うーん。じゃ、結構乗り換えで。ああ、なるほど。へえ、なんで行かれたんですか？旅行でですか？
そうですね。ま、旅行ってゆうのか、うん、なんかなんとなく、まあ、なんか感じるものがあって、ちょっと行ってみよっかなって、ほんとに下調べも何もしないで行った感じですね。ほんとに直感っていうか、はい。
うーん。 はい。 うーん。 はいはい。うん。ええ、そうなんですね。はいはいはい。なるほど。で、どんな人に出会ったんですか？
そうですね。なんかその、まあ、ネパールってすごく、ヒマラヤ山脈とかがあって山が有名なんですけど、で、まあ、あの、ま、大体3000メーターくらいの、ま、まだヒマラヤの手前くらいなんですけど、そこら辺をトレッキングしていた時に
うん。ふん。 はい。 うん。 うーん。 はい。
はい、なんかこう 下の方からなんかロバが歩いてきたんですね。
うん。 ロバですか？ええ？え、野生の？じゃなくて誰かに飼われてるんですかね？
はい、ロバが出てきて で で、自分も、「野生のロバかな？なんなのかな？」って分かんなくて、で、よくよく見てみると、なんかこう、あの、男の人と女の人と、なんか、あと小さい何か物がロバに乗ってたんですね。
う、うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うーん、なるほど。